Ah, iba yung magiging ano mo, parang point of view. So ang sa'kin, sana hindi mo siya madala kung saan man, na parang ano unless ano ha, halimbawa may pinoprotektahang career o kaya nagsisimula ka palang, syempre tiis-tiis. Pero yung ma-a-advice ko, eh, medyo ano din <chuckles> dapat hindi iniisip, "Ah, kasi ganito ano, ano lang ako, gan'to lang, ganyan." Eh yung sa'min nga eh, yung kapatid ko bunso pero baligtad kasi dahil mahal namin ng dalawang kapatid, may time na na-spoil, may time na parang mas matapang pa siya tas napagbigyan, pero kinalaunan medyo ano na, nag-adjust adjust na din siya tapos, oo, nag-mature na, na-realize din at the end. Yung sa mga kapatid mo
Nako. Mm. Oo nga po eh. Opo. Opo. Mm. Opo, tama. Mm. Hmm. Nag-mature na po ganyan. Mm.

Depende kasi 'yon, eh, kung ano 'yong role mo, kung isa kang individual contributor or isa kang manager.
Hmm. Opo.
So, na-experience ko kasi parehas. So, sa amin kasi may evaluation. 'Yon ang pinagkaiba. At saka bukod sa evaluation oh, ito pa, ha, si ay ayoko namang ikaw ay masyadong ma-stress, pero maganda na no'ng at least may nagsasabi sayo, 'di ba?
Hmm. Opo. Opo. Mm.
'Yong magiging aware ka, tama.
Mm, tama po.
Ito, eh, bagama't may tumutulong, hindi tumutulong alam mo, matatakpan din 'yan, eh. Alam mo kung ano 'yong tatakip?
Ah.
May idea ka ba? Hindi, hindi lang 'yong malakas.
'Pag malakas po sila, gano'n? Ano? Mm.
Pero malapit na do'n. Alam mo kung ano?
Um. Backer, ano? Kumbaga parang sipsip sa boss, gano'n.
<chuckles> Parang gano'n, kumbaga parang pulitika.